بُصّ أنا أنا معروض عليَّ ترقية دلوقتي المفروض إن هي يعني دوري في ال في في في الترقيات السنة دي، وجاية لي ترقية يعني في في خلال فترة وجيزة، وترقية كبيرة مش آه يعني عايز أقول لك ترقية كبيرة هتفرِق معايا في حاجات كتير، في المُرتّب وفي ال وفي المكانة في كلّ حاجة بصراحة، بس أنا مشكلتي في حاجة واحدة، إن عارف آآ عامل زي ما يكون مثلًا واحد داخل على امتحان ثانوية عامّة، شوف أنا ش باشتغل بقى لي عُمر طويل جدًا واترقيت ترقيات كتير، بس الترقية دي بالذات جاية في مكان عايز أقول لك حسّاس جدًا في الشركة، و وهيبقى تحت إيديّا ناس كتير جدًا وهابقى م مم يعني مسؤول عن حاجات ياما أوي، أنا خايف يحصل مني أي تأثير وخايف ما ابقاش قد الم قد ال <tsk> مش عارف أعمل إيه بس مش عارف، عايز أبقى كويس عايز أبقى كويس وعايز أدّي دعم لكلّ ح لا، لا، لا، خالص، باقول لحضرتك ده أنا اترقيت ياما، بس دي مكانها م مكانها مرموق أوي، يعني فاهم؟ مكانها حسّاس جدًا في أ الReport بتاعي ده، عايز أقول لك بيوصل ل ل ل لأعلى راس في الشركة، ال الكلمة اللي أقولها مسموعة من أصغر واحد لأكبر واحد في الشركة، ف ب خايف أظلم آه، خايف أظلم حد، خايف ما حدّش ياخد حقّه، خايف م ما تردُّد رهيب، آه شُفت، مش عارف أعمل إيه مش عارف.
طب ممتاز. حلو، حلو. جميل جدًا. إمم. إمم. ه هي دي طيب أول إمم، هي دي أول ترقية تتعرّض لها طيب؟ طب إيه؟ إمم، إمم. Oh، دي مسؤولية دي. أنا متَفَهّم الحتّة دي طبعًا، إمم. طيب يعني أنت برضه م ما جرّبتش مثلًا تبقى يعني ف يعني في حاجة قريّبة منها؟ يعني أنت اتنقلت من حاجة لحاجة جامدة أوي على طول والّا، يعني الترقية دي بعيدة عن ال-المنصب اللي أنت فيه دلوقتي، والّا أنت جرّبت تتنقل؟
هاقول لك، هو هو بُصّ أنا أنا أنا ه ه هاقول لك بصراحة، أنا كنت ماسك رئيس قسم، تمام، دلوقتي أنا رايح نائب رئيس مجلس الإدارة.
إمم.

لأ، يعني بُصّ، العلاقات الإنسانية في الشغل أنا عامل لها حدود، ولكن آآ ال ال ال ال الحياة المِهنية لازم تكون مرسومة صح علشان كلّ واحد يبقى عارف هو بيشتغل إيه وبيعمل إيه، أنا بالنسبة لي ما لما هييجي حد أنا م مش ه مش هاظلِمه أو مش مش هانصِفه ولكن لما ييجي هو يحتاج منّي حاجة فهاقول له الرَّد الطبيعي بتاع أي وظيفة، الجَأ لرئيسك وحِل معاه المشكلة.
إمم. إمم. إمم. صح جدًا. إمم.
فاهمني؟ أنا أنا أنا مش جِهة موارد بشرية، أنا م م مش أنا، مش بتاع شؤون الأفراد، أنا ليَّ شُغل تاني أنت فاهمني إزاي؟ يعني أنا ب فأنا طبعًا مش هاقول له الكلام ده كلّه بس طبعًا أنا بابقى إيه، آآ هاتحفّز في ردّّي وهابقى هادي وكلّ حاجة.
إمم. حلو أوي. ما أنا الكلام ده كلّه عايز أقول لك إيه اللي مخوفك؟
أ أ اللي مخوفني كمان أكتر المسؤوليات بقى الجديدة اللي هتتحط عليَّ. أنا أنا دلوقتي، يعني أنا مثلًا كنت ماسِك قِسم واحد و وباقعُد بالأكتر من 10، 12 ساعة في الشغل وأنا أساسًا مواعيد شغلي 8 ساعات، لما هامسِك كلّ الأقسام تبقى تحت إيديّا، فنيّاتها تحت إيديّا يعني قسم المخازن ده يبقى تحت إيديّا، مُشتريات، المبيعات، التسويق، ال ال الإنتاج، التعبئة، المعمل، كلّ ده هيبقى تحت إيدي، تخيّل أنت لما يبقى الواحد كلّ ده تحت إيده بعد ما كنت ماسك قِسم واحد، مش مشكلة.
إمم. إمم over دي. إمم. إمم. هو مافيش، طيب امم، ما فيش مثلًا، زي مثلًا بما إن في رئيس مثلًا أو المدير عامةً، مدير الإدارة معاه نائب، أنت معكش مثلًا نوّاب تحتك أو مثلًا مساعدين بحيث إن ت تمشّي ده، أنت امسك كذا قِسم دول وأنت امسِك الكذا الكذا قِسم دول والّا أنت منك للأقسام على طول؟
هُم آه، لأ بُصّ، هُم قالوا لي هندّي لك تدريبات طبعًا في في شُغل كلّ قِسم، إزاي، يعني هُم هيدّوني آآ، آه ناس هتيجي من برّه تدّيني آآ، تدريب مخصوص يعني، وفي staff تاني، كمان في شوية ترقيات بس هيبقى ليهم شُغل تاني يعني، هيدّوني ت تدريبات في إزاي الأقسام دي بتشتغل وعملها إزاي وأنا هاتصرّف معاهم إزاي في التابع، في المتابعة يعني فاهم إزاي؟ ف ده ده مطمّني شوية، يعني ده ده هدّاني شوية بس هي
امم ده ممتاز. إمم. إمم. فاهمك، أيوه.
طبعًا، العبء الوظيفي كبير، آه ما هي دي المشكلة.
طَب ما دي حاجة جميلة، امم، امم، أنا فاهم بس برضه حِتّة إن هُم هيدّوك كورسات وهيساعدوك دي حاجة جميلة جدًا على فكرة، على الاقل يعني هتطوّرك جدًا، على فكرة أنت يعني عايز أقول لك أنت ممكن تخُش كورسات وتطويرات وحاجات تحسّسك إن أنت فعلًا ولا أي خوف، ولا أي قلق، ولا أي حاجة حرفيًا، أنت ممكن تكون مش واخد بس على الترقية أو المكانة اللي أنت بقيت فيها مش أكتر، فأنت شايف إن هي عِبء و، و، و، طَب وأنت بدأت أكيد ما بدأتش رئيس قسم، وأكيد وأنت رئيس قسم كان تح كان في ناس تحتك فاهم؟ هل آه، هل في الأول كنت حاسس إن أنت كنت ظالمهم وبتاع؟ آه تمام، فيما بعد، حاليًا هتلاقيك كنت تمام و وداير الم الموضوع ب يعني بأدَق وأحسن موقِف.
أكيد، أيوه، مضبوط، مضبوط. لا، لأ، لأ، خالص.